بالضبط، بالضبط. فالصراحة بقى لمّا الحاجات التطوّر اللي إحنا فيه بقى والتكنولوجيا والكلام دوَّة ظَهَر، عُنت باستخدم حاجات مثلًا زي google calendar أو الحاجات اللي هي زي ال المنبه كده، إن أنا باقوم جاي رايح كاتب جواه إن أنا عايز أعمل حاجة الساعة كذا، ييجي لي إشعار أو ييجي لي تنبيه آه، آه، أو ييجي لي إشعار أو ييجي لي تنبيه، أنت كنت كاتب كذا الحَق اعمِلُه، فيبقى حاجة يعني بالشكل ده يعني، فالصراحة الموضوع ده فادني جدًا، جدًا وفادني برضه في مقابلاتي، يعني أنا بطبيعة عملي، معظم الوقت باكون باعمل meeting مع ناس وكده. فباكون برضه مشترك.
إمم. إمم. حلو. إمم. أيوه، في اليوم كذا. إمم. أيوه. إمم. حلو. بقيت تستخدم بقى ال التطبيقات اللي فيها مقابلات online يعني.